Oh, che bello, son felice.
Anche se esci al ristorante, no, e ti viene voglia di offrire a qualcuno non esiste, cioè ognuno ha il suo conto.
Ah, sì?
Sì, sono molto corretti per quello.
Ma come mai?
Eh, così ognuno ognuno paga il suo, poi addirittura son talmente abituati, cioè che le cameriere quando arrivano ti guardano e dicono, non so, se sei in 4, dice: "Cosa faccio? Faccio 2 e 2?" Perché magari vedono che son 2 coppie, chiedono: "Faccio 2 e 2?" Così. Sì.
Come nessun ehm, non han Mh. Ma dai. Va beh. Sì. Okay, certo. Ma pensa. Ma, bellissimo, ma cioè bellissimo
E se tu paghi per tutti, c'è un servizio che col telefono ti trasferiscono il denaro, quindi loro guardano quanto han speso e te lo girano.
Ah, ma fantastico. Vabbè, però ne nel caso in cui invece vuoi offrirlo magari lo dici prima.
Sì, no sono, mhmm, super corre bLo lo dici prima e loro magari pagano pagano la mancia ai camerieri
Ci mi eh, dicion è mio compleanno, senti voglio festeggiare. Loro paga ah, giusto fanno la pagan la mancia. Ah, certo. Eh, che carino, bello mi piace così. Oh, bello. Ah, bene dai vengo a abitare lì e non se ne parli più. Quindi <chuckles> Ma guarda che bello, veramente. Andrei subito in spiaggia a non fare un servizio fotografico. Le ciabatte ce le ho già. <chuckles> Oggi cioè son tornata coi calzini, ma renditi conto. Vabbè, ti saluto. Ciao, ciao.
Eh, in quel caso loro pagano la mancia ai camerieri. Sì. No, no, son molto corretti per quello. Niente da dire. Vai bene, dai, fai così. Dai che così non piove. Vedi. Sempre caldo e via. Hai bisogno di ciabatte. Basta allora. No. Ciao.